例えばその、日本人の方でしたら、まあね、その、ちょっとささっき冒頭に申し上げたような、その、食べ歩きのゴミ残しちゃったりとか、まあ、そういうのはあったにしても、何て言うんですかね、神社仏閣みたいな、場所で、あり得ない行動をするとか
はい。 あ、そうですね。わかります。はい、わかります。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
あの、なんていうか
はい。
やっぱりそういうところって、しゅあの、日本人って割と宗教心って薄いとは思うんですけど、例えば、神社に傷をつけてはいけないとか
ええええええ。 はい。
あの、ま、時々ニュースで見るのが、例えば、鳥居に名前を書いちゃう人とかっているみたいなんですよね。あの、外国の方で
はい。 ええ。<laughs> はい、ええええええ。あ、はい。
で、そういうその、しやっぱ神聖なものっていう意識が無意識にあって、それはいけないよっていうそうなんですよね。やっぱり落書きはしないし、その、お寺の中で、ま、さっきのごみを捨てるにしても、例えばその
あ、ありますよね、日本人だったらね。うんうんうん。はい。 はい。 はい。
ん、ん、神社のその建物の中に、ごみを投げ入れるとか、そういうのってもう絶対あり得ないことじゃないですか。
ええええええ。 ああ、まあ、それはしませんよね。ええ。
しませんよね。なんかそういう、あの、当たり前にやらないことが、時々びっくりする形でなんか、ネットになんか取り上げられたりして
はい。 <laughs> 分かります。 はい。 あの、こないだちょっとネットで見たんですけど。あの、海外の方が、どこだったか、ちょっと具体的な場所は分かりませんけど、神社に行って、こう、鳥居にぶら下がって、そこで懸垂をするみたいなね。
なんかうん。はい。 はい。 ああ。見たことあります、私も。
あ、はい、もうなんか、日本人だったら絶対やりませんよね、そういうのは。
やらないですよね。
ええ。日本人はなんか宗教心がないとか言われますけど、なんかそういう
うん、なんか深いところにうん。
神社をうね、敬うとか、そういう精神はもう、教えられなくても、もう備わってますよね。うん。なので絶対にやりませんけど「うわ」と思いましたね。
うん、思います。 うーん。 鳥居の懸垂は絶対やらないですね。
やらないですよね。そういう発想がまずないって言いますか。うん。
ちょっと、発想がない、なんか、こわ怖いって思ってしまう。<chuckles> なんかバチが当たるみ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
うーん。 ないですね。
ま、多分その方は、あの、なんていうんですか、後でそういうのをネットでアップして、こうバズらせ目的っていうんですか？
うん。